Heu, <sighs>
Comment tu as procédé pour, heu, beh pour puisque tu avais quand même pris l'habitude, heu, de heu, d'être sur les écrans très tard le soir, de de vraiment limite de dormir même à côté de l'ordinateur, tout ça, ça doit pas être évident forcément de de, bah, d de stopper ça ou en tout cas de le de le diminuer. Est-ce que ça a été, heu, tu as fait quelque chose de radical ou heu, ça a été plutôt progressif? Comment est-ce que tu as procédé?
C'est compliqué. Oui. Oui, ouais, je je suis très radical avec moi même, je ne me donne pas de
D'accord. Ah, il y a pas de demi-mesure?
Non, il y en a il y a qu'1 seule mesure et c'est la bonne, <chuckles> on va dire, on espère, en tout cas. Non, non, vraiment, heu, avec moi, je me j'ai pas trop de cadeaux. J'ai j à partir du moment où j'ai lu ça et que j'ai voulu mettre en place, heu, c'est c'est c'est tout c'est mis en place point. Heu, oui, effectivement, tu as envie d'aller d'aller voir ton téléphone, bah, je à ce moment là je peux être très violent verbalement avec moi, je j t c'est c'est c'est non. Et puis de toute manière, je je me rendais compte, heu, à partir du moment où j'ai mon téléphone dans la nuit, donc mon mon lycée, j'ai arrêté de lire de de manière de jour du jour au lendemain, j'ai arrêté de lire des livres, quelque chose que je faisais tout le temps avant et je dormais mieux.
<laughs> D'accord, <chuckles> très bien. Mmh mh. D'accord. Oui. OK. Ouais. Mmh mh. Beh, oui. Bien sûr, ouais.
Du coup, bah, j'ai lu ça, j'ai lu qu'il fallait arrêter le l'écran machin, beh, je me suis dit que c'était le bon moment peut être pour reprendre les lectures, peut-être que ça allait m'aider et cetera. Voilà, donc j'ai
Pour reprendre la lecture. Ouais, tout à fait.
j'ai remplacé ce temps-là.
Donc ça, c'est ce q c'est quelque chose que tu as fait, ouais, tu t'es remis effectivement à lire, heu, le le soir à la place de d'être sur ton ton téléphone ou ton ordinateur, tu tu as pris des bouquins?
Ouais. Exactement et ça a été très, très différent d'avant. Heu, quand je lisais, du coup, quand j'étais au collège, je pouvais lire vraiment très longtemps la nuit, heu, je pouvais lire facile, heu, beh, jusqu'à 23:00 et tout, mais c'était plus sain pour mon cerveau et mon et mes yeux qu'un écran.
Mmh mh. Ouais. Oui, bien sûr.
Alors que là, aujourd'hui, j'ai plus ça, heu, si je lis, je sais que je vais lire 1/2 heure, heu, 1 heure max, et puis après, c'est c'est fini, quoi, je je suis je suis ouais, je m'endors sur mon livre donc c'est ça s'éteint, quoi.
Tu as sommeil? C'est ça. Mais donc c'est très positif, quoi, finalement. Effectivement, tu lis, heu, tu lis moins longtemps, mais heu, ça veut dire que ça te permet vraiment de t'endormir plus vite?
Tout à fait, ouais. Exactement et du coup, j'ai un sommeil mieux, plus réparateur je trouve aussi, enfin c'est de toute façon c'est toujours mieux de dormir sans avoir un ordinateur contre soi de manière générale. Donc heu, donc ça ça aide pas mal.
Ouais. Bien sûr. Et tu as un type de de livres, heu, en particulier qui vont t'aider à dormir ou ça peut être n'importe quel style?

Hors ce, heu, je vais pas dire n'importe quel sty n'importe quel style, parce que je ne lis pas de philosophie avant d'aller dormir, je vais essayer bientôt, mais pour l'instant, je sais pas. Mais, heu, ouais, je je lis beaucoup de choses, je lis je lis des autant des thrillers que de la du développe du développement personnel, de la du fantastique, fantaisie, et cetera. Tant que c'est une histoire où mon cerveau peut imaginer, je sais que je crois que j'avais lu que c'était pas nécessairement bien de lire des livres qui étaient extrêmement violents avant de dormir, parce que ça tient un peu ton cerveau plus en éveil. Mais moi j'ai pas l'impression ouais bah, c'est des choses que je lis, depuis que je suis relativement jeune, donc ça ça me va ouais, c'est quelque chose qui est normal pour moi donc ça me va même si c'est triste de dire ça comme ça au final, mais mais c'est des choses qui sont normales pour moi donc oui ça va.
<chuckles> D'accord. Ouais. Mmh mh. Ouais. Toi ça te ça joue pas? Oui, tu es habitué. Ouais, d'accord. <laughs> Ouais, ouais et puis, heu, ça, heu comment dire à, mmh, à comparer avec le fait de rester, heu, devant un écran, même si c'est un livre violent, je suppose que, heu, le de toute façon c'est toujours plus bénéfique que qu'un écran quoi. Mmh.
Bien sûr, oh ouais carrément, heu, moi je o je à choisir, heu, typiquement pour les les événements qui ont pu se passer, heu, en Israël là, à choisir entre regarder des vidéos dégueulasses sur Twitter ou lire un livre, j'ai fait mon choix, je pense que c'est bon. Heu, voilà. Donc j'ai ça j'ai
Oui. Mmh mh. Ouais bien sûr. <laughs> Très bien. Et pour ton téléphone tu du coup comment tu procèdes, heu? Tu tu l'éteins, tu désactives, heu, les notifications? Est-ce que tu as un une méthode particulière?
J'ai une méthode très particulière enfin très particulière, je pense que beaucoup de gens utilisent, c'est que j'ai beaucoup de mal à me lever parce que le matin je je fais du vélo et ça ne me plaît pas. Donc j'avais tendance à me tu sais à rester dans le lit, même si j'étais réveillé je restais quand même couché machin, je prenais mon téléphone et je je scrollais. Heu, maintenant je le pose à l'autre bout de la pièce, une fois qu'il sonne, si je veux l'éteindre, eh ben, il faut se lever
Ouais. D'accord. Oui. Ah. <chuckles> D'accord, OK. Oui, <laughs> sinon il continue à sonner quoi. Oui, oui je comprends.
c'est c'est ma méthode à moi pour, heu c'est facile, je peux pas je peux pas je peux pas l'utiliser le soir et le matin ça me force à me lever, c'est c'est ma règle, heu, ma petite méthode à faire comme ça que je fais.
C'est ça. D'accord, d'accord, très bien. Donc effectivement, le soir, heu, toi, tu es sous la couette, le téléphone est de l'autre côté de la pièce, donc heu, tu risques pas trop d'avoir, heu, d'avoir envie de de craquer et d'y aller et par contre, le matin, heu, bah, ouais c'est c'est la la méthode, heu, infaillible. <laughs>
Exactement. Ah tu as tu as pas le choix. <chuckles> Ouais et si tu es tu as pas le choix, il faut sortir du lit. Une fois que tu es dehors du lit, bon bah tu as
D'accord. <laughs> Très bien et ça t'est déjà arrivé de, heu, heu, par exemple de d'attendre un m d'attendre un message ou d'attendre, heu, quelque chose, heu, une, heu, heu, comment dire? Ouais une notification particulière, heu, heu, que tu n'avais pas eu en journée de de, bah de l'attendre le soir et du coup de te dire: «Bon, heu, allez tant pis, heu, pour l'instant je le je le laisse à côté de moi ce téléphone, parce que vraiment je voudrais, heu, je voudrais avoir ce message»?
plus qu'à.